Curious lang ako, 'no? Paano mo hinaharap ang takot na mawalan ng kaibigan kapag tapat ka?
Mm. Bale ayan, ako sobrang natatakot talaga akong mawalan ng kaibigan lalo na yung tipong tapat ka, yung parang siyempre nag-e-expect ka pang-lifetime na yung kaibigan mo na yun. Lalo na ako sobrang palakaibigan akong tao eh, kaya yan marami akong mga friends lalo na sa babae, meron din namang lalaki, ganyan. So, ako yung palagi na parang tinuturing ko silang kapatid kaya ganun nagiging tapat ako. Kumbaga, yun, pinapakilala ko sila sa pamilya ko, ganun. Kaya parang nagiging pamilya ko na lang din sila, ganyan. Oo, ganun. Tapos an ayan, mayro'n akong isang karanasan din na, yun nga, yung dumating sa punto natakot ako na mawalan ng kaibigan. Pero kasi yun nga pagkakataon talagang nag-end talaga yung friendship naming dalawa kasi nga sa pagkakataon na ako naging tapat sa kanya, pero siya hindi. Yun yung ano, yung, ah, partner ng pinsan ko na talagang naging tapat ako sa kanya. Kasi siyempre, ah, respeto lang din dahil nga partner ng pinsan ko, ganun. So, ayun, naging okey naman kami. Siguro parang two years din kaming okey, ganyan. Tapat ako sa kanya, talagang araw lagi kaming magkasama, close na close kami, okey na okey kami, and then one time meron kasi kaming parang argumento na magpipinsan kaming mga babae. Eh, para kami close close na nga din namin siya, ganyan. So, parang yung time na yun, isa ako sa mga umaawat, ganyan. Tapos tapos yun, yung pagtapos ng away na yun, <swallows> tapos yung mga nagdating ng araw, umiiwas-iwas sa sa'kin yung close friend ko na yun, yung partner ng pinsan ko. Tapos nagtataka ako ba't parang tuwing hinahanap ko siya hindi siya parang lumalabas o nagpapakita sa akin o na hindi siya available, laging ganun, laging may dahilan. Tapos kinompronta ako ng pinsan ko. Tapos yun parang nagulat ako may issue na pala siya sa akin na parang may sinabi daw ako sa kanya nung time nun na nag argu nag-aaway kami na magpipinsan. Pero nag iis nagtataka ako, nag inaalala ko mabuti kasi wala naman akong sinasabi sa kanya, kasi nandun lang siya nun pa kumbaga, nakikiawat lang din, ganyan. Pero parang wala akong nababanggit sa kanyang sinabihang may sinabi daw ako sa kanyang oo, wala kaya nagtaka ako. Sabi ko tapos sabi naman ng ibang pinsan ko, may isa kasi akong pinsan dun na nagbiro, tapos ang isip niya siguro ako yung nagsabi nun, parang ganun. Siguro na-misinterpret niya. Pero ang masakit sa akin kasi hindi niya kinlaro. Agad siyang kinompronta ng ganun, nag-judge kaagad, tapos ayun, yun na, kaya parang yun, parang natakot na lang din ako ma parang nawala siya. Pero yun nga nag-end yung friendship naming dalawa.
Mm. Hmm, okey. Mm. Nice. Oh. Mm. Oy! Hmm. Oh no. Mm. Hmm. Oh. Ah, oh. Okey, ano yan? Mm. Mm. Mm. Available, ganyan. Mm. Oh! Hmm. Directly? Mm. Nag-judged? Mm. Ay, sad 'no. Parang medyo hindi malinaw yung mag-end ng 'pag ano yung yung talagang pinag-awayan kasi talagang hindi niyo naman nalinaw at bigla na lang siyang nawala. Pero sa tingin mo, given the situation 'no, bakit sa tingin mo nagkakaroon tayo ng takot mawala yung mga kaibigan natin 'pag nagsasabi tayo ng totoo? May halong hiya ba or pakikisama dun?
Mm. Totoo. Mm. Parang gano'n din. Yung parang nahihiya din, pero kasi ako, ah, minsan kapag tuwing may pagka hin hindi pagkakaunawaan ganyan, gusto ko yung talaga nag-uusap. Kaya nung time na yung kinausap ako ng pinsan kong lalaki, sabi ko, "KLausapin niya ako." Kasi ako, kaya ko humarap na, alam ko sa sarili ko wala akong ginagawa parang, gano'n. So, kinausap ko siya na talagang lakas loob ako, pumunta pa ako sa kanila, mismong sa bahay pa nila. Talagang kinausap ko siya na talagang masinsinan, talagang pinu-push niyang may sinabi daw ako. Sabi ko, "Wala akong maalala. Pero kung meron man, sige pasensiya na." Nagpasensiya na lang din ako para matapos na, parang gano'n. Para kahit ako tinanggal ko na yung hiya ko kasi siyempre ako, natatakot din naman ako na mawalan din ng kaibigan. Gawa nga siyempre parang hindi na lang din kaibigan, eh, parang siyempre ang tingin ko sa kanya parang pamilya na siyempre ka kumbaga parang partner siya ng pinsan ko, gano'n. So, 'yon, pasensiya na ganyan. Pero after nun naging casual na lang kami. Pero parang habang tumatagal yung pagsasama ng gano'n, lagi siyang parang ano, eh, naging ano, nag-iba yung ug ugali niya. 'Yong parang naging prangka na, naging oo, nag-iba. Ewan ko bakit naging gano'n. Hanggang sa parang may times na ginagawan niya na ako lagi ng kuwento. Lagi niya akong sinusumbong sa pinsan ko ng mga bagay na negatibo hanggang sa 'yon, naging lumabo na ng lumabo pati yung pinsan ko, kaming dalawa nagkon nagkaroon na ng conflict ng dahil sa kanya. Iyan parang ay kami ng relasyon ng pinsan ko na 'yon. Maayos na maayos, close din, nawala ng dahil sa kanya. Ta's siya nawala din. Sobra ngayon, sobrang so masakit. Pero 'yon, gano'n talaga, may pagkakataon talaga, ganyan.
Mm. Mm. Mm. True, oo. Mm. Totoo. Mm, itong o. Mm. Mm. Pero hanggang ngayon hindi na talaga kayo nag-usap? Wala ng communication, ganyan?
Wala na eh, kasi ano na para sa akin toxic na. Kasi every time na lang nagkikita kami, nagkakaroon kami ng diskusyonan dalawa. Ewan ko bakit humaha parang tini-triggered niya ako, para alam mo 'yong, ti-triggered niya 'ko, 'tas kapag nagalit ka makikita ng pinsan mo siyempre, oo, pinatulan ko, ang ending ako 'yong masama. Laging gano'n lagi niyang pinapalabas, so sabi ko, hindi na maganda 'yong gan'to kung maayos ako makitungo tapat pa rin ako sa kanya kahit gano'n ginagawa niya sa akin. So sabi ko, "Ano kayang problema? Ano kaya?" Maski ako hindi ko alam 'yong dahilan kung bakit, bakit laging lagi niya 'ko ginagawan ng kuwento? So 'yon na, inend kona, pati sa social media, talagang in-unfriend ko na siya kasi gusto kong magkaroon ng peace of mind. So ayun, dun na nag-end yun, tas parang ma-prangka na eh, ganun.
Ay, sad. Mm. Mm. Pinatulan mo, mm. Mm. Mm. Hmm. Paano True, parang toxic na talaga eh. Naiintindihan naman kita na talagang dapat i-cut mo na pag hindi na talaga eh, kasi kasi nag-effort ka na eh, 'di ba? Um, ikaw na nga nagpakumbaba eh, na parang kung meron man 'di ba, ang nagso parang sabi mo, "Sorry na kung meron man," pero nagpatuloy pa rin. Sa tingin mo, ah bakit may mga ganong tao na parang tipong um, hindi nagiging bukas ang isip nila para sa kung anumang posibilidad. Kasi ikaw ano eh, parang sinabi mo naman na hindi ikaw wala kang sinabing ganun, wala ka namang ginawang ganun. Bakit kaya may ganong mga tao, sa tingin mo?
Toxic na. Totoo. Tama. Hmm. Oo. Sa tingin ko, minsan sa hindi naman tayo sa nag-a-assume. Minsan siguro sabi nila, sabi-sabi rin nila kasi sila hindi nila maintindihan, 'yong may inggit na. 'Yong may gano'n, kumbaga minsan walang dahilan kasi eh. Kumbaga bakit bakit ka ginagawan ng kuwento? Ano bang rason? Eh maayos ka naman makitungo, parang gano'n. Pero kasi that time parang ano na rin eh, ah, 'yon na pinaprangka niya na ako. Ah 'yong mga tingin niya sa’kin iba na. ‘Yong laha lahat napapansin niya na sa’kin ultimo suot ko, 'yong mga gano'n. Kaya sabi ko, “Grabe dati clo okay na okay kami biglang gano'n.” Kaya siguro may pagkakataon, kasi ano eh, base rin sa mga karanasan ko noon. Minsan kasi kapag 'yong inggit do'n nagsisimula, do'n na kasi talaga 'yong nasisira 'yong mga pagsasama eh. Kasi kumbaga hindi si hindi siya nagiging masaya sa magandang nangyayari sa 'yo kaya parang do'n na nagsisimula 'yong siraan ka niya nang siraan. Feeling ko gano'n kasi 'yon na yung lagi niyang ginagawa sa akin. Ta’s yung time nung in-unfriend ko siya, kasi nga gusto ko naman ng peace of mind kasi lahat ng bagay binibigyan niya. Ultimo social media ko na parang kung ano-ano na sinasabi niya. Tas sabi ko ta’s one time bibinyagan, nagkita kami do'n kasi ninang din siya. Kinamusta niya ako, nangumusta rin ako parang gano'n. Nandun kasi pinsan ko. So okay kami ganiyan, pero alam mo 'yong wala sa lugar tapos pinrangka niya na ako ng ano yu “Uy bakit naman ako in-unfriend?” 'Yong gano'n. Nasa simbahan pa kami gagano’n siya. ‘Di ba kaya sabi ko, “Ano ba 'to, wala sa lugar.” Ta’s andun pa 'yong pinsan ko narinig pa. Kaya sabi ko, “Naku no comment na lang.” Sabi kong gano'n, tsaka unprofessional eh. Ta’s parang pinipikon niya ako gano'n. Kaya sabi ko, talagang tini-triggered ako. Parang gano'n kaya ayon.
Mm. Mm. Hmm. Mm. Oh. Tama, mm. Grabe. Mm. Grabe naman. Mm. Mm. Ano ‘yan? Mm. Alam mo masa masaya ako na naggenan, napagdesisyonan mo na ano na talagang i-let go kasi parang hanggang ngayon eh. Parang hina hinahanapan ka pa rin niya ng ika-ti-trigger mo eh ‘no. So, eh ano yung last straw? Yung sa pagkakaibigan mo na ‘yan meron na bang tipong moment na pinag-iisipan mong maigi kasi nanghihinayang ka rin sa friendship o talagang buo isip mo kasi talagang tama na toxic na?
Tama. Mm. Mm. Bale ano na 'yon, yung tama na, toxic na talaga kasi ultimo pati kasi ako may partner ako, pati kasi 'yon dinadamay niya na. Kasi yung mag-ano, yung partner ko kasi oo, parang kakilala niya yung pinsan ko. Yung parang mag-tropa, gano'n. Kumbaga kung ano-ano ring mga sinusumbong niya sa pinsan ko tungkol din sa partner ko na nakita daw namin siya, hindi daw na hindi daw namin siya pinansin, kahit hindi naman. So, parang gumagawa na talaga siya. Kaya sabi ko, "Bakit may mga ganitong tao?" Hindi ko rin siya maintindihan, saan siya nagmumula. Mas kaya ako naguguluhan parang, ganon. Kaya sabi ko, "Ay tama na 'to kasi ultimo hindi na ako, eh, dinadamay niya na din pati partner ko," parang gano'n. Pero dati kasi talaga nababanggit naman din sa akin ng pamilya ng kasi close ko rin yung pamilya nung ayon si tita ko, yung sa, ah, pinsan ko. Ayaw nila do'n kasi nga daw may attitude 'yon. Pero ako hindi ako naniniwala kasi nga kung ano yung pinapakita niya sa akin, do'n ako mas naniniwala, parang gano'n. So, dinededma ko. Oo, give chance naman. So, ayun dedma. Pero yung nakitaan ko na din talaga, "Ay tama nga sila." <chuckles> So, ako tama na nga, iwas na nga din talaga ako.
Mm. Oh, no! <chuckles> Grabe. Mm. Mm. Ah, 'yan. Oo. Mm, pinsan mo. Yun na nga, ayun. Mm, give chance. Oo. Stop na 'to. Oo, kasi ano tipong pati yung partner mo nadadamay na 'no, nakakalungkot na dapat pala nakinig ka na sa kanila. <chuckles> Bago mo pa i-give chance 'no. Pero matanong ko sa'yo, since ito sa pagkakaibigan na 'to, ano naman yung aral na nakuha mo para 'pag nag-next time na bumuo ka ng friendship, hindi na maulit?
Totoo. Ayun nga, eh. Mm. Mm. 'Yong nakuha kong aral siguro 'yong mag-limit din sa sarili at huwag gano'n mag-expect talaga. Kasi 'yong, tipong ‘yan nag-expect din ako, eh, pero ayun nga, masakit nga naman talaga mag-expect. So 'yong nakuha ko ring aral diyan na tipong, magtira rin sa sarili na tipong, ah, 'yong pagtitiwala, huwag din sobra-sobra kasi nagtiwala din ako, eh. Ultimo personal na buhay ko naikukuwento ko sa kaniya, 'yong mga personal na mga problema ko, 'yong gano'n. Kaya sabi ko next time, magiging aware na din ako tapos kilatisin din mabuti, gano’n. Siguro huwag din bumase sa itsura kasi 'yong itsura niya mukhang mabait, maamo, 'yong gano'n. Oo, kumbaga parang babase ka lang sa aura kaya parang ako, ah, sige mukhang mabait siya, okey naman siguro gano'n. Tapos para kasi siyang ano, eh, yung tinatawag na introvert, hindi siya masyadong nakikisalamuha, kaya minsan mo lang siya makakausap 'pag tipong nararamdam mo interesado lang, ‘yong gano'n.
Mm. Ayan. Mm. Ay, may ganun eh. Mm. Ano ‘yan? Mm. Totoo, oo. ‘Pag
Kaya ayon, 'yon mga nakuha kong aral na alam ko next time, hindi na mangyayari ulit. Kaya nga ‘yan na parang meron akong kaibigan ngayon na close na close ko matagal na, na hanggang ngayon okey na okey kami solid. Kasi ngayon nakakuha akong aral noon na talagang 'yong kaibigan ko kung may takot sa Diyos, eh. So, parang ngayon 'yon, okey na okey kami nagki-click kami kahit saan. Naikuwento ko rin sa kaniya 'yong mga bagay na nangyari noon sa mga kaibigan ko, na sana huwag mangyari sa amin at ayun, patuloy naman nagiging okey.
Mm. Oh, true. Yun, buti naman. At least, talagang sulit 'no, na talagang nag-invest ka na sa tamang tao. Kinilala mo muna, bago magtiwala ng buo, at tsaka nagtira ka sa sarili mo. Para, at least 'di ba, hindi ganun kahirap ang mag-let go. Pero matanong kita, since, ang rason 'di ba, naiisip mo na may mga ganong tao kasi, dahil sa inggit 'di ba? Sa tingin mo, paano maiiwasan naman na magkaroon ng inggitan between friends, para kahit hanggang dulo 'no, talagang mas tumibay yong friendship niyo?
Mm. Tama. Hm. Tama. Mm. Oo. Oo. Siguro, sa akin yung ano, maganda rin siguro kung ipaparamdam mo rin sa kanya, 'yong mga na-achieve mo. Parang ishi-share mo rin. May pagkakataon din gano'n, hangga't maaari na parang, siguro, minsan i-base din natin siguro sa, siguro sa estado rin minsan talaga. Kumbaga kasi minsan 'di ba, kung kung sakaling yan naiinggit siya, kung may pagkakataon mang ganyan. Tapos eh, siya simpleng tao lang. Minsan siguro, i-ano natin do'n yong parang, yong i ikaka-balance natin, yong gano'n pagkakataon. Oo, kumbaga kasi minsan hindi naman din talaga maiiwasan yong pagkakataon na ganyan eh. Pero, nakakalungkot kasi kung tutuusin, kung tunay siyang kaibigan, kung totoo, hindi siya makakaramdam ng inggit. Dapat suportado lang siya, masaya lang siya sa nangyayari. So, kasi para sa akin kung may inggit na, may ganyan, hindi siya tunay na kaibigan eh. Hindi rin kasi ako nagiging komportable, kapag may ganyang pangyayari na. Lalo na kapag may naa-achieve, kunyari ako na masaya ako, maganda yung nangyayari sa'kin, tapos siya okey masaya siya kunyari, pero ano nangan ah, nalaman ko negative pala 'yong mga komento niyan sa iba. So, sa'kin hindi totoong kaibigan yon. Para sa'kin nile-let-go ko na yong gano'ng pagkakataon. Kaya ngayon, yong kaibigan ko ngayon kasi hindi siya gano'n. Na parang yong, masaya siya kung ano'yong nangyayari sa'kin. Buti nga eh, best pa ako ngayon sa kaibigan ko eh. Nagkaroon pa ako ng ganyang klaseng kaibigan eh. Kaya minsan na lang talaga, mm.
Ay, ayun nga eh. Mm. Hmm. Ah, ka totoo. Hmm. Tama. Yan. Mm. Buti. Oo. True. Mm, grabe 'no. Talagang ano ko yun. Ang ganda ng sinabi mo na dapat sine-share mo 'yong kung ano mang na-achieve m,o 'no? Kasi do'n talaga nag-uugat, eh. Parang bakit 'di ako naka-achieve ng ganyan? 'Yong friend ko nakaka-achieve. Pero maganda kasi depende rin 'yon sa tao, 'di ba? May mga tao talaga na likas, eh, na kahit anong share mo naman ng success mo. Iba din talaga 'yong pumapasok sa isip nila. Kaya maganda na sinabi mo dapat balance lang. Dapat mapanuri ka talaga sa mga taong papapasukin naman natin sa buhay natin. Eh, ito naman, um, ano naman 'yong mapapayo mo? Ito sa sa sa tao na same situation, ayan. Parang wala naman silang ginawa, 'di ba? Tapos nag-adjust din naman sila. Kasi nga 'yong nakasalalay do'n partner ng pinsan nila. Ano dapat nilang gawin? Kailangan ba na i-keep 'yong friendship o anong kailangan nilang gawin para mas mabilis makapag-move on at makapag-let go diyan sa friendship na 'yan?
Mm. Ayon nga. Mm. Totoo. Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, sa'kin ano lang. 'Yong ginawa ko kasi no'n, ang puwede ko maipayo sa kanila. Parang go i-go mo lang nang i-go hangga't kaya 'yong parang gusto mo pang ibigay do'n sa pagkakaibigan ninyo. Para bandang huli wala kang panghinayangan, gano'n. Kasi ang hirap din ng bandang huli magsisi ka, eh. Kaya hanggat maaari, ah, ginagawa ko no'n na parang sige pansinin ko pa bigyan pa ng chance. Kahit ba wala akong naririnig na sorry do'n sa tao, ako ang mahalaga ako nag-sorry ako at alam ko sa sarili ko wala akong ginagawa. Para at least kung matapos man 'yong friendship ninyo may peace of mind ka. Alam mo sa sarili mong wala kang ginagawa. Kasi ngayon nagkaroon akong peace of mind talaga. Ka yan, tulad niya kahit na nag-end 'yong friendship namin, okey naman ako masaya naman ako sa nangyari gano't at nagkaroon ng aral. Ayon maraming salamat.
Hmm. 'Yan, oo. Mm. Ayon. Nice. Maraming salamat din sa pagse-share. Hanggang sa muli, paalam.